Iıı, ya o limonlu şekilde yenildiği için, ımm, böyle çok hoşuma giderdi. Bir de ben şey böyle aşermeyi çok sever ya böyle aşırmak derler değil mi? Hani böyle gidip böyle gizlice mutfaktan yemek. Emm, gidip böyle yediğim zaman bir defasında annem yakalamıştı tencere sesini, <chuckles> tencereyi küt küt diye vurmuşum galiba <chuckles> kapağını.
A! evet. <chuckles> I hı. Evet. <chuckles> <inhales> Ya evet güzel bir anısı da varmış. <chuckles>
<chuckles> Kı kızmıştı, kızmıştı bayağı. <chuckles> Onu hep beraber yiyeceğiz falan böyle bir bana böyle <chuckles> biraz, ııı, yükselmişti hatırlıyorum.
Ya evet aslında, eee, ııı, anneler bazen, eee, bu konularda biraz daha hassas olabiliyor özellikle de <sniffs> yemek hazırlanırken ve hatta yemeğin de hep beraber yenmesi konusunda <inhales> eee, güzel de bir anı oluşmuş baktığında, eee, <chuckles> sana küt diye vurması bir yandan <chuckles> g güzelmiş peki Iıı, evet buyur lütfen.
Evet, yaramazdım ben. <chuckles> Evet. <chuckles> Şeyi eee, onu da söyleyeyim istersen hemen. Böyle kapağını açtığın zaman tadının gideceğini düşünüyor. O yüzden çok hassastır o konuya yani diğer yemeklerde de mesela "Kapağını açmayın." der sürekli bize. Onu da bir söyleyeyim dedim.
Hıı. O zaman o bir ritüel olmuş bakıldığında işte o yemeğin büyüsü belki değil mi? Bozulmasın diye. Eee
<chuckles> Evet, aslında evet hiç de öyle düşünmemiştim. <chuckles> Büyüsü büyüsü olabilir doğru diyorsun.
<chuckles> Aynen <inhales> eee, bozulmasın diye onun, ııı, mutlaka, ııı, kapağının açılmaması gerekiyormuş. Peki hangi bayramlarda mutlaka sarma yapılırdı? Yani, Ramazan Bayramı'nda mı yoksa Kurban Bayramı'nda mı? Iıı, sarma dışında hatırladığın, ııı, başka yemekler var mı?